ก็ คือ คือก็ทำบ่อยครับ แต่ว่าไม่ทุกวันครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเอาตัวไปออกกำลังกายให้ได้มากที่สุดแหละครับ แต่บางวันมันก็อาจจะ ขี้เกียจ บ้าง หรือว่าบางวันมันก็อาจจะ แบบ มีอาการล้าเนาะ แบบบางทีเราออก ทุก วันมันก็ล้า ทีนี้ก็อาจจะมีวันที่พักบ้าง วันไหนพักก็จะนั่งจิบ จิบกาแฟนั่นแหละครับ อย่างที่บอก ครับ แล้วก็ ครับ
อ๋อ อืม ครับ อืม อา อา อา แล้วถ้าอย่างเป็นช่วง วันทำงานอะครับ วันทำงานปกติอะครับกับวันหยุดอะครับ เอ่อ ใน ในเวลาเช้าของคุณเนี่ยแตกต่างกันบ้างไหมครับ?
อือฮึ